Đúng rồi, tức là một cái dịp tình cờ ngẫu nhiên thôi bạn.
À, cũng giống như, kiểu là, mọi lần các bạn đi hát karaoke, ờ, dù gì thì cũng, gọi là, những cái lần đó, gọi là, đi tập hát trước rồi ha, rất là ăn ý rồi, nên là khi mà lúc, ơ, trình bày ca khúc này trước mọi người ấy, ờ, cảm giác của bạn thế nào?
<chuckles> Ờ, thật ra mình cũng khá là vui, lúc lúc đầu một hai câu đầu mình cũng hơi run nha, mình nhớ là mình cũng hát trật nhịp luôn <laughs> mình hát trật nhịp luôn. Xong cái mình nhớ là khoảng vô khoảng giữa giữa bài tới, ơ, chuẩn bị vô điệp khúc á, thì mình, ơ, tự nhiên mình lại bắt nhịp hay hơn nè, rồi mình thấy tốt hơn, rồi tâm trạng khỏi hơn rất nhiều.
À, tất nhiên là run rồi. Ừm. À.